Bu nggak capek, nggak malah capek, kan biasanya kalau trip itu kan bikin capek ya. Nah, eee, itu tuh pas pulang tuh
Iya, heeh.
kayak ada energi baru gitu. Terus ada banyak yang ingin diceritakan ke temen-temen gitu. Nah kemarin tuh heeh, "Ternyata kayak gini ya," kayak gitu. Iya bener. Itu sih seru banget.
Oh. Iya ya, kayak gini kayak gini. <chuckles> Padahal itu rombongan ya, Kak, ya? Bareng banyak orang ya?
Iya bener, bareng banyak orang dan pas itu tuh aku bawa anak-anak kecil, Kak, kayak, eee, kelas 1 SMP lah.
Oh. Oh, oke. Iya iya iya. Ja rombongan
Gitu. Itu yang jadi tantangan sih. <chuckles>
anak sekolah gitu ya.
Iya, bener bener.
Oke oke.
Itu jadi tantangan banget karena kan anak kecil itu enggak enggak semuanya kuat di daerah dingin ya, Kak.
N naik ya. Iya, oh iya bener sih.
Jadi iya. Jadi tuh kayak, eee, belum apa-apa nih baru naik, terus minta, "Mau turun," iya, "Udah kedinginan nih, mau turun aja mau makan mie," gitu.
Harus ekstra. <chuckles> <laughs> Di atas itu nggak ada kah yang jualan mie? <chuckles>
Mhm. Iya, Kak, nggak ada, adanya tuh turun, eee, ke tangga lagi ke parkiran Jeep yang dibawah tangga gitu itu banyak warung sih. Iya sayang kan, karena udah tanggung naik, bentar lagi tuh, udah mau terbit mataharinya tapi
Oh. Ya cu mayan jauh kan ya? Matahari terbit. Iya.
Iya, nggak liat kan sayang ya.
Benar benar benar. Nah ada nggak nih, Kak, eee, kayak, eee, momen gitu ya, eee, yang mirip mirip yang, eee, sebagai pengingat gitu, pengingat buat Kakak, eee, untuk misalnya, oh menjaga lingkungan kayak gitu ya karena tuh kan keindahan gitu kan, alam gitu kan, bisa dinikmati, ada nggak? Eee, jadi momen itu menjadi kayak pengingat Kakak nih kalau kita lagi di ke lingkungan sehari ke kehidupan sehari hari itu, eee, untuk menjaga, eee, lingkungan, mensyukuri apa namanya, keberadaan kita di lingkungan kita saat ini, di alam yang kita punya saat ini, ada nggak seperti itu?